Ya, ben d yani, bilmiyorum ya. Çok fazla para harcanıyor. Bu paranın kaynağı nereden geliyor bilmiyorum ama Ya, neyse bilmiyorum. Valla sürekli bir harcamalar ve sponsorluklar bir yerden geliyor. Halledilmeye çalışıyor ama, yani, bilmiyorum. Hiç, yani, bu şu sıralar bir de ekstra olarak ben, eee, spor salonuna gitmeyi düşünüyorum. Ya, kilo aldım bayağı açıkçası. Vallahi zayıflamak gerek, diye hissediyorum ama vakit bulamıyorum, ya. Ya da üşengeçlik mi desem? Bilemiyorum. <tsk> Sen gidiyor musun spo
Hıh. Ben de bilmiyorum onu. I hı. Hangi sporu yapmak istiyorsun?
Ya, normal, böyle, eee, gym'e gideceksin zayıflamak amacıyla günlük. Normal, herkesin gittiği gibi koşu bandında koşacağım. Ağırlık kaldıracağım, 5 kiloluk dambıllarla. Yani, 1-2 saat yapıp beslenmeyle birlikte belki mutlu olurum. Hani, bir özgüven gelir bana zayıflayınca. Sen ne diyorsun? Sen gidiyor musun spora ya da?
Ben gitmiyorum. Ya, genelde şu an şu aralar diyet yapıyorum.
Hı hı. A!
Diyet iyi gidiyor ama sporla desteklemek lazım bence. Bilemiyorum, yani, nasıl olacak? 1 ayda 1 kilo vermem lazım bayağı. En azından bir 5 kilo. Hesaplamama göre, yapay zekâya göre bir ayda 10 kilo veriyorum ama bilmiyorum 10 kilo verebilir miyim? Çünkü spor yapmıyorum sonuçta. Yani, spor yapmadan mümkün değil.
Hı hı. Hı hı. Kaç kilo vermen lazım? En azından 5 kilo. Hıı. Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Tartıl Yani, tartıldın mı? Yani, z hiç belli bütün yapay zekâ dedin de, şi merak ettim, yani. Sadece Ha, bütün bilgileri girdin mi yoksa sadece diyet listesi mi aldın? Nasıl yaptın?
Hı hı. Hıı. Sadece diyet listesini aldım. Şöyle bir diyet listesi izliyorum: Böyle aralıklı oruç diye bir şey var.
Hı hı. Nasıl? Evet, bir duymuştum.
Eee, s saat 12.00'de yemeye başlıyorsun ama hiç karbonhidrat yok. Yani, biraz sağlıksız olabilir ama saat 12.00'de 2 tane yumurta, iii, çeyrek avokado yiyorum. Sonra saat 17.00'de akşam yemeğini yiyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.